Sebenarnya lebih kepada trend di sosial media yang aku merasa enggak bisa, eee Apa, aku iringi kecepatannya gitu. Eee, aku terasa kayak, eee, ketinggalan. Kayak misalnya misalnya ada trend apa, di trend video apa, atau misalnya trend musik apa gitu tuh kayak, tiba-tiba klien tuh bilang gitu. "Mmm, kan ada trend yang ini, kamu tahu enggak?" gitu, nah dia aku langsung yang, "Aduh aku enggak tahu ya itu apa ya?" gitu. Terus mereka yang, "Iya udah pakai yang pakai trend yang itu aya itu saja ya, jangan pakai yang ini." Misalnya ketika aku, eee, apa namanya, presentasi gitu, kita pa eee, untuk konten selanjutnya, kita pakai trend yang A-B-C-D gitu. Yang A-B-C-D kan sudah lewat. Sekarang F-G-H-I-J gitu jadi kayak, aduh kayaknya kok klien duluan nih yang lebih tahu dari aku. Padahal, padahal aku merasa udah, eee, apa ya, e udah setiap hari, setiap saat mantengin sosial media gitu. Kok kayak masih ketinggalan aja. Itu sih yang paling aku merasa, bikin aku paling cemas.
Oh, iya. Oke. Oh, wah, iya iya. Mhm mhm. Oh, oke oke. Jadi memang lebih ke trend media sosial yang banyak banget ya, bahkan di setiap platform itu sendiri itu beda-beda trend-nya mungkin dari yang di TikTok itu beda banget, trend Instagram beda, Facebook dan Twitter tuh mungkin juga beda lagi gitu ya. Jadi mungkin, mmm, juga wajar banget nih sebagai manusia kayaknya enggak mungkin ya mantengin trend yang 24 jam gitu. Karena banyak banget ya cerita, bahkan dia tuh udah online sering banget tapi kayak ada gosip yang terlewat, trend yang terlewat gitu. Jadi kayak mmm, iya. Bener bener, wah paham banget sih kayaknya memang enggak memungkinkan ya untuk ngikutin semua trend gitu. Jadi perasaan cemas kambuh itu iya iya. Oke, wah valid banget sih ya, memang perasaan cemas yang kamu alami saat ini gitu. Nah tapi nih, mmm, secara frekuensi, iya, itu tuh kecemasan kamu tuh sering dateng enggak sih? Atau kayak, eee, mungkin cuman cemas kalau misalnya klien tanya-tanya kayak tadi aja. Atau kayak ada ekspektasi dari dirimu sendiri yang kayak memang, mmm, rasanya sering banget nih berasa cemas gara-gara perubahan teknologi tadi?
Betul betul. Iya bener banget. Iya, iya. Iya, bener banget. Nah itu dia, kayak yang, "Hah ini apalagi, cerita apalagi?" gitu. Iya, kayak kewalahan gitu loh menerimanya.